Ừm, mình nghĩ là cái lo nhất là mình run ấy, tại vì là mình thật sự là chưa từng mình chưa bao giờ nói chuyện trước một đám đông như thế cả. Trước giờ thì mình là một người sống rất là hướng nội, nơi đông người mình còn không thích ấy, chứ chả nói đến là, kiểu, đứng trước mặt nhiều người như thế mà lại còn nói nữa. Trước giờ, kiểu, tham gia mình cũng chưa bao giờ tham gia những cái hoạt động như thế này cả, mình cũng chưa bao giờ lên sân khấu! Ờ, thành ra là mình rất là lo lắng là, kiểu, lên trên đấy nhỡ đâu mình quên bài hay là mình nói vấp, hay là mình, kiểu <sniffs> kiểu giống ở trên phim ấy, kiểu, nhỡ đâu mình ngã một phát, đập mặt ra đấy thì quê lắm!
Ừm, mình ngã một phát luôn hả? Là bạn đang lo lắm, lắm, lắm luôn đó nha! Bạn lo hơi bị xa luôn rồi đó! Ừm, xa nha. Ờ, vậy thì trước đây đi thì những cái lần hùng thi hùng biện trước của bạn thì sao? Nó diễn ra có suôn sẻ hông?
<laughs> <laughs> Ờ Mình chưa thi bao giờ. Đây là lần đầu tiên của mình ấy, thế nên là mình mới lo lắng như vậy á!
Ờ, đây là lần đầu tiên luôn. Ừm, vậy thì bạn đã từng nhờ ai đó để mà, ừm, cho bạn thi thử chưa? Kiểu, cho bạn tập duyệt thử đó, bạn bè hay là những người hướng dẫn bạn?
Ừm. Ờ, mình mình chưa nha. Nhưng mà mình có, gọi là, cùng cùng nhau nói chuyện với cái bạn người Malaysia kia, cái bạn mà cùng cùng partner với mình ấy. Thì hai đứa chúng mình có cùng nhau, ờ, kiểu, đứng nói trước. Nhưng mà tuy nhiên là ở dưới sân khấu thì cũng không có ai cả đâu, n-n hai đứa, kiểu, ờ, tranh thủ thời gian một chút để đứng nói thôi. Nhưng mà thật ra là kh sân khấu chưa có ai cả mà, kiểu, chân mình đã run run rồi ấy! Ừ, mà mình đã thấy sợ hãi rồi á!
Khấu chưa có ai cả. Ừm, là Ừm, vậy thì khi mà bạn nghĩ đến cái lúc mà cái hội trường 200-300 người đó cũng như là những cái người mà online á, thì ngoài cái việc mà chân run á, bạn có bị đánh trống lồng ngực, rồi đổ mồ hôi tay, đổ mồ hôi chân hay là nói lắp bắp hông?